อืม ได้เลยค่ะ ก็ถ้าอย่างงั้นน่ะ ก็จะเป็นเมนูที่เราอะ จะทำให้สามีทานค่ะเวลาที่เขาอะไม่สบาย อะไรอย่างเงี้ยนะคะ เอ่อ มันก็จะเป็น อ่า อย่างง่าย ๆ ก่อนเลยก็ได้ค่ะ อย่าง มันก็จะเป็นเพ่ พวกอาหารอ่อน ๆ หรือว่า เอ่อ ทานง่าย ๆ แล้วก็มีน้ำซุปซด อะไรงี้ค่ะ เราก็มักจะทำอันเนี้ยค่ะ เป็นแกงจืด เอ่อ ไข่น้ำ อะไรอย่างนี้ค่ะ แล้วก็มีหมูสับ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อา อือ
อืม แล้วอย่างเงี้ย ถ้าเกิดว่า เอ่อ คุณ คุณสามีอะน่ะค่ะ เวลาเขาป่วย แล้วเขารู้สึกแบบ โอ๊ย ไม่อยากกินอะไรที่มันแบบ เออ อ่อน ๆ มัน มันเหมือนแบบไม่มีรสไม่มีชาติ อย่างเงี้ยค่ะ จะมีเมนูอะไรอื่นอีกไหมล่ะค่ะ?
ค่ะ อือ อือฮึ ถ้าหากว่าไม่อยากมีอีรส ไม่อยาก ส ทานอะไรที่ไม่มีรสมีชาติ ใช่ไหมคะ เอ่อ อย่างอันเนี้ยจริง ๆ แล้ว อย่าง อย่างเมนูที่เรา เราทำอะนะคะ แกงจืด อะไรอย่างเงี้ย มันก็มีรสชาตินะคะ เพราะว่าเราก็จะ ส เออ สะใส่อะไรที่มันแบบว่ากลมกล่อม น้ำซุปอะมันจะกลมกล่อมมากขึ้น แล้วอย่างบางทีเขาจะชอบทานหมูไงค่ะ ก็เลยแบบว่าจะมีหมูอะค่ะ หมูสับที่ เอ่อ เป็นบะช่อค่ะ เป็นก้อน ๆ น่ะ ปั้น ๆ เป็นกลม ๆ อะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยทำให้เขาอะ ดึงดูดให้เขาอะอยากจะทานมากขึ้นน่ะค่ะ อืม
อือฮึ คุณก็มีเทคนิคเนาะว่า อ๋อ หมายถึงว่า พอคุณสามีเนี่ยชอบหมูสับ คุณก็ เออ เลยเติมให้เขา เขาก็เลยเหมือนอยากกินมากขึ้น โอ้โฮ อันนี้เป็นเทคนิคที่ดีเลยนะคะ แล้ว แล้วยังไงต่อคะ มีอาหารอย่างอื่นอีกไหมอะ ที่แบบนอกจาก เอ่อ อะไรนะ แกงจืดน่ะค่ะ มีอะไรอีกไหมล่ะค่ะ?
ใช่ อืม ใช่ ใช่ ใช่เลยค่ะ อืม ใช่เลยค่ะ อืม อืม ก็จะมีอย่าง อ่า อย่าง อะไรนะ เขาเรียกว่าอะไรนะ ไข่ตุ๋น อย่างเงี้ย มันจะทำง่าย ๆ เลยค่ะ บางทีอะมันอ่อน ๆ ใช่ไหมคะ แล้วมันก็สะดวกรวดเร็ว บางทีอะอาจจะแบบว่าทำเป็นกินกับข้าว ข้าวต้ม อะไรอย่างเงี้ย ที่แบบว่าไม่ได้ต้องใส่น้ำเยอะ ๆ อะนะคะ เพราะว่าตัวไข่ตุ๋นเองเนี่ย มันก็แบบว่ามีน้ำเยอะอยู่แล้ว อย่างเงี้ย เราอาจจะแบบใส่พวกผักอะไรลงไปเสริม อะไรอย่างเงี้ย เพื่อให้มันมีสารอาหารเพิ่มขึ้น ช เพื่อจะช่วยให้ร่างกายอะมันแข็ง เขาแข็งแรงเพิ่มขึ้น อะไรอย่างเงี้ย เอ่อ อย่างเช่นนะคะ เราก็จะใส่ อ่า พวก เอ่อ มันจะมีบรอกโคลี อะไรอย่างเงี้ย ที่ปะสับหั่นเป็นซอย ๆ ๆ ลูกเล็ก ๆ อ่า ชิ้นเล็ก ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพื่อมันจะแบบว่าได้มีสารอาหารมากขึ้น เพราะว่าในบรอกโคลีเองอะ มันจะมีสารอาหารค่อนข้างจะเยอะเหมือนกัน ใช่ไหมคะ อะไรแบบเนี้ย แต่ว่าอันเนี้ยเราก็จะแบบค่อนข้างที่จะดูแลเรื่องความสะอาดนิดหนึ่ง เพราะว่าเรา เราเคยได้ยินมาว่า บรอกโคลีเนี่ยมันค่อนข้างจะล้างยากค่ะ เพราะฉะนั้นน่ะเวลาที่เราจะล้างบรอกโคลี เราจะค่อนข้างพิถีพิถันเลยอะค่ะ อือฮึ
อืม อย่างเงี้ย ฟังดูแล้วอะค่ะ คุณสามีคุณเนี่ยน่าจะหายไวแน่ ๆ เลย แล้วอย่างเงี้ย ค่ะ อยากถามนิดหนึ่งเนาะ แบบเวลาคนป่วยอะ มันก็จะมักแบบเบื่ออาหารน่ะ เหมือนแบบโอเค อาหารที่คุณทำอะอร่อยนะ เออ ไม่ใช่ว่าไม่อร่อย แต่ว่าหมายความว่าคนป่วยอะค่ะ เขาจะมีแบบความเบื่ออาหาร ไม่อยากกินอาหาร มีวิธียังไงอะคะที่จะทำให้เขาแบบว่า อยากทานอาหาร หรือพูดยังไงให้เขาแบบคุณต้องกินนะจะได้หาย อะไรแบบเนี้ย คุณมีวิธีการยังไงตรงเนี้ยค่ะ?
ค่ะ อือฮึ เออ ใช่ ค่ะ อืม อืม อืม อือฮึ